آآ، برسمة يعني ما كنتش مستوعبة إن الرسمة حلوة أوي كده زي ما هي متخيلة، كنت حاسة إنها رسمة عادية.
أ أنتِ فعليّا آه، إمم.
آه، آآ عندي في البيت ماما كانت شايفة إن أنا هي وبابا الصراحة شايفين إن أنا باحب الرسم بس برضه ما كانوش مستوعبين إن دي موهبة فاهمة، ما كانوش مركّزين في الحتّه دي أوي ما أعرفش الصراحة، آآ فبدأت بقى خدت الرسمة و وعملتها وعلقتها، وبعد كده دخلت بقى مسابقة رسم بقى مثلت المدرسة بتاعتي، ورسمت مش عارفة إيه وخدت ميدالية و آآ، كانت في تالتة اعدادي بدأت أحب بقى الموضوع أكتر بقى جيت في ثانوي بقى اتجهت لأنواع تانية بقى من الرسم، بدأت أرسم على الإزاز.
إمم، إمم. آه، حلو أوي.
آمم، إمم،
زي زيت وكده والّا أكريليك آه.
إمم، ألوان إزاز وبتحدّديها بقى كده، وكنت الأول باشِف وبعد كده بقيت أرسم من دماغي، لدرجة إن أنا مثلًا رسمت على الشبابيك عندنا وفاهمة، كنت مخ البيت كله مرسوم عليه، يعني كنت كل ما أروح في حتّه آه اسيب الtouch بتاعي كانت ماما تق وأحط ف إيه مشكلة إن أنا كنت مثلًا أفتكر سريري كان السرير فوقيه مكتبة كده بتبقى لازقة في الحيطة كده فاهمة فكنت حاطة ال ال الحاجات الإزاز بتاعتي اللي أنا راسماها فوقيّا فوق راسي، فاكرة خناقاتي مع ماما بقى ماما ماما تقُول لي طَب افرضي حصل زلزال والح والإزاز ده كله وقع عليكِ، اللي هو أبدًا فنّي لازم يبقى فوقيّا.
آه. إمم، <giggles> مواهبي في كل حتّه. <giggles> آه. إمم. إمم. طَب آه، إمم ما بتخافيش تتعوّري بقى؟ <laughs> <laughs> <chuckles> أنتِ أنتِ كنتِ حاطاهم علشان مبسوطة م م بنفسِك وم آه تمام.
ديكور بقى وبتاع. <laughs> فاهمة؟
أ اللي هو يعني <clears throat> عشان تشوفي أعمالِك كده قدّام عينِك وكده، والّا عشان بس مجرّد شكلهم حلو؟ آه، إمم، إمم.
امم، لأ ديكور حاسة شكلهم حلو، يعني مش أعمالي بقى وبتاع، ي بس ده شكل يعني كنت حاطة في المكتبة دباديب بقى وحاجات لذيذة كده وت وصور وبتاع، ومن ضمنها ال الحاجات الإزاز بتاعتي.
آه. إمم.
فيعني تطوّرت الموهبة بقى لحد الجامعة يعني، دخلت في الجامعة بقى برضه في الأُسر الفنية وعملت آآ
ما ما فكرتيش تتخصصي في في حاجة شبه كده اللي هو تدرسيها بقى ت ت تثقلي ال الموهبة دي ب ب بدراسة وعِلم؟
إمم.

أصدمِك؟ م فكّرت كنت بدأت آخُد درس في ثانوي علشان كنت آآ عايزة أدخُل فنون جميلة وعشان أدخُل فنون جميلة، كان في امتحان إيه ال الفَن ده قُدُرَات، تبقي لائِق يا غير لائِق.
آه. تمام. قُدُرَات. إمم، إمم. تمام.
فالائِق وغير لائق هو ما كانش مُجرّد رسم، كان عِلْمُ بقى. خطوط وزوايا وليلة كبيرة كده، فدخلت مع مُدرِّس في المَدرسة
آه. إمم.
ليلة الإمتحان، الحمد لله هي وقالوا لي: "أنتِ محتاجة مراجعة حِصّة بس تعرفي الأساسيات،" ومش عارفة إيه وتمام.
إمم.
الصراحة هو كان ام professional وكان عبقري، بس جاب لي حالة نفسية. أنا ما كنتش أعرف، طبعًا حاجة خارجة عن إرادته وعن إرادتي أنا كمان، هو كان عنده مريض صَرَع.
ليه؟ آه.
أنا ما كنتش أعرف، ف في تخيّلي بقى أنا ليلة الإمتحان ورايحه أحضر درس وقاعدة أنا وصاحبتي معايا في المَدرسة في الفصل لوحدنا بيشرح لنا.
إمم.
ويقوم جاي له حالة الصَرَع دي بقى.
يا خبر!
فحرفيًا أنا مش قادرة أنسى اليوم ده، فعلًا عمل لي حالة نفسية، أنا أصلًا سِخِنت وأنا وصاحبتي بقينا عاملين نِصرَّخ ونعيَّط.
أن أنتِ أ أول مرّة تشوفي أ أو يبقى عند إمم.
في حياتي. هو بدأ ي عِنيه تح ت ت تطلع لفوق وبعدين يعُض على لسانه وبعد كده اترمى على الأرض. ف كان موقف صعب علينا جدًا أنا وهي انهارنا وأنا وهي ما دخلناش الأمتحان تاني يوم بتاع اللائِق.
إمم. أكيد طبعًا. آه. آه. اتصدمتوا. آه أكيد.
سخنت وتعبت وماما جات تصحّيني ما رضيتش أصحى وقُلت مش رايحة الأمتحان ومش هادخل حاجة فيها فَن ومش عايزة أكمِّل وقعدت فترة كبيرة ما أرسِمش.
آه. ربطتِ إن هو الحالة اللي هي بتيجي له دي بالح بالحاجة اللي هو كان بيدرِّسها لِك أو أنتِ أصلًا كنتِ بتحبّيها. آه.
كِرهْت، كِرهْت ب إمم. كِرهْت بقى في تالتة ثانوي دي كِرهْت حرفيًا الرسم، قعدت سَنتين ما أرسمش ولا رسمة وكل ما أرسم أفتكره وجسمي يوجعني وأخاف و كان موقف صعب أن أنا باحسبه مات أصلًا. يعني عارفة إحنا انهارنا لأ، لأ ما أعرفش أصلًا حصل له إيه، هم جابوا له الإسعاف بقى واتلخموا فيه وبقى الناس بتجري، كان موقف صعب جدًا، جدًا صراحة كان آمم
ما قابلتيهوش مرّة تانية بعد الحصة دي؟ إمم، إمم. أكيد طبعًا.
ف ما دخلْتش بقى، فمستقبلي كُلّه أتغيَّر بقى، دخلت كُلّية تجارة <chuckles> وأنا باكره التجارة كُره العَمَى ودخلْت باكرهها كُره العَمَى مش ما باحبّهاش.
<laughs> <chuckles> ما بتحبّيش الرياضة؟ <chuckles> إمم.
فدخلْتها. بس، فقعدت سَنة أولى ما دخلْتش الأُسَر، بعدين جيت تانية بقى دخلت الأُسرة الفنيّة في اتحاد الطلبة.
إمم.
وبدأت بقى أخُش مسابقات ورجعت للشَغَف بتاعي تاني.